Давай вот представим обычный такой рабочий вторник, вот. Опиши, что происходит с самой 1 секунды, как только ты открываешь свои глаза?
Мгм. Ну встаю я обычно рано, то есть я жаворонок, можно так сказать. Часов, наверное, в 7-7:30 я встаю.
Окей.
Э, если я встаю, например, эм, <grunts> в обычный день, э, я, э, выпиваю, наверное, сначала, м, п воды, потом я могу ещё полежать, но это вообще по-разному происходит. То есть я могу полежать чуть-чуть, могу сразу встать, водички попить, то есть, э, такой у меня распорядок. Потом я обычно смотрю что-то в интернете, ну вот за это я себя очень корю. Я не знаю, как избавиться от этой привычки, потому что я могу ещё зависнуть в телефоне.
Мгм. Конечно, ага. <chuckles> Ну, надолго, да? Вот ты упомянула в водичку, да, конечно. Вот почему для тебя так важно именно с утра выпить воды? Вот что он тебе дает: энергию, там, спокойствие или что именно?
М-да, надолго! Мгм. Ну все говорят, что это очень полезно. Вот ещё мне теперь сказали, что нужно ещё с лимоном пить, что это заряд энергии, что витамин С, но я обычную пью, не знаю, мне с лимоном не хочется, не нравится. Говорят, что ты пробуждаешь там и тело, и желудок лучше работает, и пищеварение, то есть я вот всегда водичку выпиваю.
М. Да. Мгм. Ага. А что именно, вот, происходит в твоей голове, вот именно, вот в 1 полчаса, когда ты встаешь? Ты вот планируешь день или всё-таки стараешься ни о чем не думать?
Ой, сначала я, э, вообще ни о чем не думаю. То есть у меня почему-то с утра во ну, бывает, что у меня есть энергия, но чаще всего у меня нет энергии. Я встаю какая-то разбитая, еле до кухни с с водичкой, э, дохожу. Да, и мне нужно проснуться, вот взбодриться, потянуться. Я еще люблю не могу сказать, что я вот прямо зарядку делаю каждый день, но вот мне реально нужно как-то расправиться, то есть плечики, там, э, небольшие какие-то упражнения, то есть размяться, поприседать, может быть, как-то вот так. В кровати даже вот, когда бывает холодно, вылезать не хочется, я вот, как кошка, там расправлюсь. Н-да.
Ага. <chuckles> Мгм. М. Ага. Мгм. Мгм. <chuckles> Да. Ну да, вот, <grunts> как и, наверно, у многих людей вот. Понемногу, но потом активно. А скажи вот, пожалуйста, про самый вот такой 1 звук, я бы хотел спросить. Это будильник или там птица за окном?
Ой, нет-нет, я вообще ненавижу по будильнику! Это для меня какой-то стресс, просто никогда, будильник нет нет нет, я сама встаю. Или если же мне нужно куда-то там, не знаю, аэропорты, работы, еще что-то такое, я говорю своему молодому человеку или там маме, или смотря где я нахожусь, разбудить меня. Ненавижу будильник, стресс у меня от него.
Ага. Утренняя тревога. <chuckles> Мгм. Да. Да. Ага. Ну, какая-то тревога появляется, ужас. Мгм.
Да, это, наверно, со школьных времен. Я не любила в школу ходить, этот будильник у меня вызывает стресс из прошлого.
Ага. <chuckles> <chuckles> Да. Ну да. А вот давай более т наверно, уточним, как ты вот именно просыпаешься, вот, резко или, там, с чувством тревоги, или, возможно, наоборот, то как-то плавно, там, в состоянии покоя, что ты радуешься, что ты, а, проснулась.
А смотря ка к к смотря как и когда, кстати, у меня есть небольшая такая проблемка- у меня очень ж шумные соседи.
Мгм. Ага.
У них есть дети, и у них спальня надо мной. Иногда я просыпаюсь, когда этот ребенок прыгает с постели, и у меня трясется потолок, у меня трясется люстра, всё начинает, э, не знаю, дребезжать. Я просыпаюсь в таком стрессе, потому что на потолке кто-то прыгает. Я вот это вообще ненавижу!
Ой. <chuckles> Да. Мгм. <chuckles> Ну, звучит очень так неприятно, наверное. Вот хот Мгм.
Это ужасно! Ещё они, бывает, кричат! То есть я 1 раз, э, даже проснулась, у меня был какой-то сон, я не помню, приятный сон, и потом я просыпаюсь т от такого: "Бум!" И я и не понимаю, где я ещё, я проснулась, я во сне, и вот этот вот ребёнок, видимо, с кровати прыгнул надо мной.
Да. Мгм. Ага. <chuckles> Ну, звучит очень стрессово. Вот, хотелось бы дальше узнать, наверное. Всё-таки бывает же утро, когда всё идет ну наперекосяк, да? Вот, как ты сказала, там кто-то прыгает <chuckles> или что-то, ремонт происходит, ну там, не знаю, кофе закончился, вода закончилась. Вот что ты чувствуешь в такой момент и как у тебя вот получается вот перезапустить день, чтобы, ну всё дальше пошло не наперекосяк? <sniffs>
Мгм. А у меня, кстати, вот, я заметила, когда вот плохо начинается день, и у меня действительно бывает, что наперекосяк всё. И я не могу ничего с этим поделать. Вот прям настроение мне испортят с утра, и вот день какой-то ужасный. Вот же, э, бывает такое. А когда я проснулась сама, всё хорошо, даже если в течение дня что-то случается плохое, негативное или ещё что-то, но если утро вот хорошо, всё равно у м у меня какое-то настроение такое хорошее. А вот когда с утра мне испортят, я вот прямо не могу перенастроиться, ничего не помогает.
Восстанови, мгм. Ага. Мгм. Да. Да. Ну, наверное, да. Поэтому, наверно, многие люди используют, э, какие-то ритуалы. И вот скажи, у тебя бывает какое-то чувство вины? Вот ты сказала я смотрю интернет или телефон. Вот если не удалось как-то выполнить запланированный утренний ритуал, и просто там засиделась в телефоне, у тебя бывает такое какое-то вина, усь перед собой?
Мгм. Конечно, бывает! Я вообще не знаю, как избавиться от этого телефона. Потому что й я как ребёнок какой-то маленький, зависну там, и не могу с собой ничего поделать. Я не знаю, что с этим делать, потому что я уже говорю там молодому человеку, говорю: "Забери у меня телефон, не давай мне". У меня прям какой-то, э, стресс, если я я что-то вижу в телефоне интересное, мне надо обязательно вот это дочитать, досмотреть. Если мне кто-то написал эсэмэску, у нас начинается диалог. То есть реально я столько времени трачу в телефоне, а я не хочу не хочу, не знаю, как от него избавиться, и особенно с утра.
Ам. Конечно. Мгм. Ага. Конечно, мгм. Да. Ага, ну вот хотелось бы как раз уточнить тут. Используешь ли ты какие-то приложения, наверное, для помощи? Возможно трекер сна, или не знаю, какую-то блокировка, информационная диета или что-то такое?
Нет, вот такого у меня нет, кстати. Но я стала делать так. Если, например, я иду, э, в парк куда-то гулять. Мы идём, например, с молодым человеком, если мы идём куда-то в магазин там недалеко, то есть я оставляю телефон дома. Я его вообще не беру. То есть неважно, что там случится, кто, не знаю, э, какое-то ЧП, вообще всё, меня нет, э, телефона нет. Чтобы специально, э, провести время там с подругой, с молодым человеком. Э, если иду в магазин, чтобы я там спокойно всё посмотрела, то есть ничего не случится, телефона нет. Вот так вот из дома выхожу, его оставляю.
М. Ага. Ну супер, мгм. Мгм. Ага. Мгм, ну <chuckles> Отлично, вот интересно вот. Хотелось бы ещё узнать, вот, а в выходной день многие люди позволяют себе как-то вот, э, ритуалы свои нарушать. Вот ты осозн осознанно как-то, не знаю, нарушаешь эти правила? Там берёшь телефон вот именно в выходной день?
Ой, у меня как-то, в я заметила, что выходной и, э, обычный день не отличается. У меня какой-то, не знаю, день сурка, наверно, да. Я как-то вот так вот иду, и изо дня в день, и у меня он повторяется. То есть я, э, не делаю такого, что вот в выходной я так себя веду, а в другой день по-другому. Больше, мне кажется, по настроению как-то. Бывает вот, э, плохое настроение какое-то, и вот, э, могу там чё-то сидеть, обижаться, там, не знаю, какие-то дела по дому, например, делать. И, э, да, телефон не нужен. То есть, не знаю, стирка, глажка, уборка, протирание пыли, то есть, э, телефон не нужен. Или могу просто включить там, не знаю, музыку какую-нибудь, например, и занимаюсь своими делами, то есть только так.
Ну, конечно. <chuckles> Н-да. Мгм. Ага. Да. Мгм. Да. Ну да. <grunts> Это хорошие, наверно, помощники. А ещё вот разница между рабочим днём и выходном- это конечно интересно. Но вот что ещё у тебя меняется, именно какие-то разные сезоны. Вот летом и зимой, наверно тебе как-то сложно встать с кровати именно зимой, потому что холодно, может быть?
Мгм. Ой, это вообще ужасно! В Европе здесь так холодно. Э, например, если, э, встать, у нас обогревание, э, н как этот счетчик, я не знаю, тамблер, эт он не работает, эм, ночью, и мы обогреваем всегда с утра. То есть если встать просто там холодина, я реально хожу в каких-то рейтузах. Ну я не знаю, как да, то есть в таких штанах. У меня тапки, как, э, какие-то сапожки, то есть вся закутанная, мне так не нравится. Я включаю всегда, и нужно подождать, наверное, ну полчаса, чтобы дом, э, нагрелся. А так если встанешь, это вообще холод просто. Я ненавижу холод, я ненавижу зиму и осень, я ненавижу!
Ага. Ага. <chuckles> Стрессово. Мгм. Мгм. Ага. <chuckles> Конечно, да, то есть, ну, очень мешает именно, наверно, утром, такой холод, как-то более всё-таки приходится Мгм.
Да, а некоторым, кстати, нравится холод. У меня молодой человек- он любит холод, а я люблю тепло, ему всегда жарко, у нас всегда открыты все окна, балкон, двери, всё открыто, а мне всегда холодно. И я хожу всё время за ним и всё закрываю, а потом он увидит это, и мы ссоримся.
Ага. <chuckles> Ну да. <chuckles> Ну стрессово, конечно, как-то выбрать, наверное, 1, да. Мгм.
А он говорит: "А это свежий воздух, а тут и так жарко, а ты сидишь в какой-то темнице, <chuckles> и у тебя,- говорит,- уже тут какие-то зловония."
<chuckles> Да. <chuckles> Ну у, всё-таки, наверно, ты как-то переходишь из воды к чаю или кофе, наверное, из-за такого холода? Или ты остаешься М, чай.
Чай чай обычно. Я потом завтрак, естественно, всегда себе готовлю, но я что-то такое легкое, например, кашку, овсянку, что-то такое. Я не люблю готовить с утра, там, творожок, могу что-то легкое сделать, не люблю вот, э, готовку с утра, у меня нет ни сил, ни энергии. Да, и обязательно чай, кофе я почему-то вообще не люблю, не воспринимаю, не нравится мне.
Да. Мгм. Да. Мгм. Ну, давай еще про готовку, наверно. Ты сказала про овсянку. Ну, что делаешь вот овсянку на несколько дней вперед, чтобы не делать ф это снова каждый день, потому что ты не особо любишь ритуал.
Нет, нет, у меня такая быстрая она, пятиминутка. Некоторые говорят, что она вредная, но я не знаю, вроде всё нормально. В детстве всем раньше давали овсянку, ничего, вроде все выросли, здоровы. Но я постоянно как-то ее по-особенному готовлю, то есть у меня есть разного вида молоко. То есть у меня есть кокосовое, овсяное, у меня есть миндальное молоко, потом я добавляю туда иногда какие-то фрукты, ягоды, иногда какие-то семечки, там, злаки, то есть, ну, чтобы не так, что обычная овсянка, мне кажется, скучно. Могу и мёда добавить, чтобы послаще, повкуснее было.
А. Мгм. Ну, ну да. О. Расскажи, пожалуйста. Мгм. Мгм. Мгм. Конечно. Мгм. А какие именно вот фрукты ты добавляешь? Может бананы или, э, черника, голубика? Ну-ка расскажи. <chuckles> Ага.
Да, я люблю ягоды! Да, ты угадал. Я люблю клубнику, чернику, малину, вот это всё ягоды- это моё самое любимое, обожаю.
Ну супер. Мгм. Мгм. Может еще что-то добавляешь вот, кроме мёда? А, м, говорят, вот многие люди именно пробуют корицу добавлять или какие-то там соусы, а, также, м, шоколад какой-то. <chuckles>
И они полезны. Не, соус я, кстати, не добавляю. Корицу я раньше добавляла, щ сейчас почему-то она мне как-то разонравилась. Я очень любила раньше вот булочки всякие с корицей, печенье с корицей. У меня постоянно всё было с корицей, а потом я ела ела ела, и как-то ей насытилась, и сейчас как будто бы она мне не нравится. То есть вроде бы нравится, и вроде бы я её не хочу. То есть я постоянно стараюсь как-то менять. Кашу я могу не менять, ну вот н э, начинку, наполнение как-то меняю. Э, м могу там вот как раз корицы, потом надоест, могу ягоды, ягоды надоест Там сейчас у меня вообще есть семена, э, есть подсолнечника и семена тыквы. Вот тхи мне сейчас они нравятся.
Ага. Н-да. Мгм. Ну да. Мгм. Ну, чередовать. Мгм. Мгм. Понятно. Ну, <chuckles> мы немного, наверное, отошли от твоего <grunts> именно как начинается обычный день. Хотелось бы еще
Так это и утро и есть. Вот как раз кашки я готовлю. Я еще, кстати, очень люблю почему-то мне стало скучно, я соскучилась по своей еде. Я могу с утра еще сделать кисель. Кисель мне почему-то захотелось.
М! Ну, да. Да. Ага. О, ш интересно. Давай, наверно, также уточним: вот иногда многие люди как-то пропускают, ам, как бы сказать, а, завтрак, да. Да. А ты из таких людей или
Да. Завтрак? Не могу, вообще, если не поем, буду злая, весь день голодная. <chuckles> У меня завтрак, можно сказать да, у меня утро вот самый главный ритуал, можно зубы не почистить, но покушать обязательно. Если у меня нет времени, например, ну вот реально там, э, всё, я опаздываю, у меня там встреча, я лучше не почищу зубы, но я поем.
<chuckles> Понятно. Ага. <chuckles> Покушаешь или там снек какой-то попробуешь? Мгм.
Ну серьезно серьезно. А у меня энергии нету. У меня такое ощущение, может быть, потому что я ещё худая, э, у меня как будто нету ни сил, ни энергии. Такое ощущение, что вот если я не поем с утра, и, как будто я в обморок упаду, вообще нет сил.
А Ага. Мгм. Ну, значит, для тебя утро- это не просто какая-то последовательность действий, а больше, своего рода, наверное, настройка <chuckles> своего тела перед каким-то, ну днем или там выступлением. Конечно, мгм.
Так и есть, да. Да, зарядиться, покушать, а, посмотреть что-то в телефоне, желательно позитивное, как-то размяться, размять себя чуть-чуть, э, вот это вот всё, да. И еще я люблю, например, иногда какую-нибудь музычку включить для фона, тоже классно, ну что-то такое легкое даже без слов, какую-нибудь музыку, релакс. И тогда утро удалось.
Ага. Мгм. Ну, конечно, да. Ага. Ага. Ну, давай тогда <chuckles> последний вопрос вот. Если бы ты могла вот, ну, сказать всем людям 1 свой утренний ритуал, который ты всегда, м, придерживаешься- чтобы это было: это еда или там какую-то музыку послушать?
Да нужно просто проснуться позитивно, и сказать: "Ой, спасибо, что я проснулась, как я счастлива"! И всё, вот зарядить себя на целый день, чтобы позитивный настрой был.
М. Ага. Ну супер, <chuckles> наверное, хороший хорошая подсказка для многих людей. Спасибо тебе за разговор.
Да, спасибо и тебе за разговор, позитивно пообщались.
М Мгм. До свидания, было интересно.
До свидания.